بُص، أنا عاوز أقول لك إن الموضوع ده يعني حصل معايا مرّتين تقريبًا. آآ يعني خَلّيني أقول لك أول مرّة، آآ كنت ف في الجامعة، ف آآ يعني إيه، آآ حد رشّح لي إن أنا أنضم لفريق تطوُّعي كده، ففكّرت فعلًا وبحثت عن الفريق وبدأت إن أنا أنضم ليه فعلًا، ورُحت عملت مُقابلة، ويعني عاوز أقول لك إن فعلًا حسّيت بالانتماء داخل الفريق ده. حسّيت إن إن يعني إيه
إمم، حلو أوي. ماشي. ما علينا. واشمعنى بقى حسّيت بالإحساس ده؟
آآ يعني في رُوح كده ما بيننا. يعني، ع ال ال أول ما دخلت المشروع أو أول ما دخلت ال الفريق ده، لقيت إن فيه آمم في رُوح كده، في نظام. أول ما دخلنا قال لك: "إحنا هنا بنحب بعض، إحنا هنا لو في مشاكل أو حاجة لازم نعرّفها لبعض قبل ما نبدأ، لازم يكون فيه بيننا كده وِد" آه، ولازم
آه. الترحيب كان حلو يعني، كنت حاسِس بالترحيب في الموضوع، إمم.
لازم يكون فيه وِد كده ما بيننا. آآ إحنا هنا ب يعني كُلّنا ب يعني بنعمل كراجل واحد زي ما بيقولوا. آآ ال اخ كل يعني كُلّنا غرضنا آآ مصلحة واحدة، اللي هي مصلحة الفريق، أو مصلحة ال الTeam ده، اللي هو التطوُّعي، آآ مش مصلحة شخصية أو كذا. وخ وخصوصًا كمان بقى إن هو تطوُّعي، يعني أنت أنت آآ ف فالحقل يعني
مفهوم. كُلّكم جايين بمزاجكم وهي كده يعني، الموضوع مش حاجة إجبار ولا حاجة، آه.
أيوه، بالضبط. الحلو هنا في كده بقى، أنت يعني أنت جاي تطوُّع، يعني ف فأنت م يعني مش هتبقى جاي تطوّع ومتضايق من حاجة، أو أو حاجة مضايقاك، فلازم نكون إيه، حابّين بعض وحاسّين بالانتماء فعلًا آآ للفريق ده، و ولنظام الفريق.
أيوه طبعًا.